Đúng rồi, nó ghi âm ngay tại chỗ luôn. Ghi âm cái này mục đích không phải là ghi âm để xài liền, mà ghi âm để mình nghe lại, để mình đừng có quên. Đó, cái đó là quan trọng nhất. Tại vì bạn biết hả, mấy cái giai điệu á, nó dễ quên lắm. Nhiều khi là bạn thấy hả, bạn ngâm nga một cái giai điệu, kiểu hả, cả tiếng đồng hồ còn được. Nhưng mà 1 tiếng đồng hồ sau bạn quên mất tiêu rồi. <laughs>
Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác nha. <laughs> Ờ, cũng rất là hợp lý nha. Kiểu, những cái giai điệu về nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc này, nghe một cái bài hát thậm chí là nghe một cái bài hát hoàn chỉnh thôi ấy, nghe cái 10 phút sau là cũng chả nhớ là cái lời như thế nào, và thậm chí là cũng chả nhớ giai điệu như nào luôn. Cũng rất là hợp lý khi mà bạn sử dụng cái ghi âm là cái công cụ để ghi lại những cái con beat lúc đấy. À, thế thì mình lại tò mò nhá. Không biết là cái bài hát đấy là, ừm, bạn sáng tác theo cái phong cách, kiểu, ơ, như nhạc âm nhạc loại nào, kiểu như là ballad hay là nhạc, ờ, nhạc gì đó?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. À, cái đó là bài nhạc rap bạn ơi, mình, à, mình sáng tác nhạc rap. <laughs> Ừ. Kiểu như là, nói chung là cũng, a, cũng khá là vui. Và bạn biết không, nhạc rap nó được cái là khi mà cái niềm cảm hứng mà nó tới á, thì mình có thể viết được một cái đoạn. Xong rồi từ từ mình đó thể thay lại cái cái vần sau đó, chủ yếu là cái ý tưởng. Cho nên là cái cái vần có thể là chưa đúng lúc đó, thì lúc sau mình có thể thay thế nó lại, ừm, viết lại sau. Nhưng mà quan trọng là cái ý tưởng cho cái đoạn đó. Đấy. Thì ừ, mà bạn biết hả, những cái những cái việc mà mình, à, gặp bế tắc trong cái việc sáng tác này á, là mình gặp hoài à, mình bí hoài à. Cho nên mình r rất thường xuyên phải phải đi đi ra ngoài để mà tìm ra những cái niềm cảm hứng. Nhiều khi là cả cả đi đi xa luôn chứ không phải đi gần nữa. <laughs>
Rap hả? <laughs> Trời! Ờ, th Ừm. Ờ, thú vị, thú vị nha. Hóa ra là như thế. Ừm, vậy là vậy là À! À. À, thế hả? Hợp lý, hợp lý. Thế thì hóa ra là nhờ một cái cặp đôi mà đang yêu nhau, mà cãi vã ở trong cái hồ Bán Nguyệt đấy, mà bạn đang có một, kiểu, cảm hứng sáng tác, tìm tới bạn và sáng tác được một cái bài rap. Ừm, thế thì bạn cũng có chia sẻ là ngoài, ờ, khi mà bị bí bí ý tưởng này, thì có đi gần và có đi xa nữa. Thì không biết là đi gần thì chắc là đi hồ Bán Nguyệt rồi, đúng không? Thì không biết là đi xa thì đi đâu ta?
Ừ, ừ, ừ. <laughs>

Đồng ý luôn nha, cái lúc đó sẽ rất là vui bạn à. Mà nhiều khi á mình, à, thấy á là những cái lúc mà, kiểu, a, bế tắc như vậy á, trong cái ý tưởng và niềm t tìm tìm ra những cái cảm hứng rồi tìm cái sự sáng tạo trong mình á, thì, à, còn có một cách nữa nó đơn giản hơn, nhưng mà, ừm, nó dễ gây tác dụng ngược, đó là lên mạng. <laughs>
Ừm. Ừm. À, thế á? Ừ. <laughs> À, hóa ra là thế. Ô, lên mạng tìm cuồng cảm hứng sáng tạo thực ra là hiện nay mạng xã hội, ừm, kiểu, phát triển rất là lanh chóng rồi, có rất là nhiều thông tin cập nhật ở trên đấy. Nếu mà nguồn sáng tận cái cái, kiểu, cái công nghệ, cái internet cũng là một cái nguồn cảm hứng sáng tạo vô cùng tốt đấy. Nhưng mà chắc là cũng có nhiều mặt tiêu cực nhỉ?
Đúng rồi. Thật sự. Đúng rồi, cho nên mình mới nói là nó á, nó dễ để mang về tác dụng ngược là vậy đó, nhưng mà nó là rất là tiện. Tại vì căn bản là khi lên mạng xã hội á thì bạn sẽ được tiếp tiếp xúc với rất là nhiều thông tin và rất là nhiều cái chuyện xảy ra trên đó. Và nhiều cái âm thanh, nếu như mọi người đang lướt TikTok nữa á, thì sẽ có rất là nhiều âm thanh này nọ á, để cho bạn có những cái những cảm hứng trong việc sáng tạo đó. Rất đặc biệt mà là mấy cái người sáng tác nhạc như mình nữa. Nhưng mà bạn biết hông, nó có vấn đề là lướt cái đó thì nó dễ làm cho não của bạn bị, gọi là, bão hòa lắm. Kiểu như là, nếu mà bạn lướt nhiều quá á, thông tin nó vô đầu bạn nhiều quá là tới cái lúc là não bạn nó hông có xài được nữa luôn. Nó kiểu nó đơ đơ luôn. <laughs>
Ừm, chính xác, chính xác. Ừm, ừm. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác, kiểu bị xao nhãng, đúng hông? Không có tập trung được ấy. Người ta gọi là, ừm, người ta gọi là, ừm, sự thiếu tập trung á. Ừm, hợp lý, hợp lý. À, thế thì câu hỏi cuối nhá. Thế thì theo bạn la cái mạng xã hội và cái cuộc sống hiện đại này nó có ảnh hưởng đến cái nguồn cảm h tạo không?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đó. C

Ờ, cũng khá là nhiều đó, để mình kể cho bạn một cái ví dụ nha. Ờ, bữa đó á, mình, à, đang làm nhạc thì mình bí ý tưởng mình, kiểu là, làm tới đó mình hổng có nghĩ ra được cái gì hết. Thế là mình đeo tai nghe vào, mình nghe cái cái cái beat đó đó, mình cứ nghe cái cái beat nghe đúng rồi, mình cứ nghe cái con beat đó nhưng mà mình vẫn không có ý tưởng gì hết cho nên là mình quyết định là mình sẽ ra ngoài. Đó, và mình đi vòng vòng.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, nghe con beat. <laughs> À, bí ý tưởng nên là ra ngoài.
Đúng rồi, nói chung là ở trong một cái chỗ, ơ, hoài á thì cái não của mình á bạn, nó sẽ bị quen với cái cảm giác ở chỗ đó, và khi đó nó sẽ hơi bị ì xuống, nó bị chậm lại, nó bị, gọi là, trong cái cảm giác thoải mái quen thuộc đó. Đúng rồi, nó sẽ làm cho bạn ít đi cái cảm giác, gọi là, muốn làm cái này muốn làm cái kia, mà muốn nghỉ ngơi thôi à, nó như vậy. Đó, thế nên đâm ra là mình phải đi ra ngoài, xong rồi mình xách cái xe lên, mình chạy qua bên quận 7. Đấy, quận 7 ở Sài Gòn thì nó có cái hồ Bán Nguyệt rất là lớn, mà lúc đó khoảng hình như là 7:00-8:00 tối gì đó đó. Đấy. <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Thiếu sự sáng tạo, đúng không? Ừm, ừm. Chuẩn rồi đó, chuẩn rồi đó. Ừm. À! Ồ, thế á, bảy tám giờ tối mà còn xách xe chạy ra quận 7 ngồi trước hồ luôn. Trời ơi.
Trời ơi, ưm, mà bạn biết hông, cái hồ đó nó to lắm, rồi có có một cái cầu tại sao nó gọi là hồ Bán nguyệt? Tại vì ở trên đó có một cái cầu, cái cầu đó vào buổi tối sẽ trong vòng khoảng 1 tiếng nó sẽ bật nước với lại bật s ờm, đèn nhìn rất là đẹp, rất là thơ mộng, ấy.
Ừ. Ừm. Ồ, đã nha, đã nha. <chuckles> Vậy là có cảnh đẹp rồi đây, có cảnh đẹp rồi là bắt đầu là nảy ra ý tưởng hả, hay là sao?
Ừm. Hông, mình lúc đó mình nhớ là nó cũng chả có ý tưởng gì cả, chưa có gì hết. Mà mình cũng chẳng có chủ động đi tìm ý tưởng, mình chỉ muốn đi ra ngoài cho nó khuây khỏa thôi rồi ý ý tưởng nó tới thì nó tới, cảm hứng nó tới thì nó tới, đấy, thì bạn biết làm sao hông? <laughs> Mình, à, mình, kiểu là, mình gửi xe xong rồi ở cái đó cái chỗ đó là Crescent Mall, đấy, thì mình, à một cái mall thôi, một cái chỗ khu trung trung tâm thương mại thôi, xong xong mình đi đi bộ ra ngoài cái cầu Bán Nguyệt. Thì trên đường mình đi á, thì tự nhiên có một cặp cặp đôi yêu nhau, họ đi đi gần mình. Đó, nhưng mà mắc cười lắm ừm.
À! Ừm. Ờ, cũng đang tò mò này. Ừm. Ừm. À! <laughs> Ừ, sau đó thì, à Ừ, sau đó thì sao? Bạn được thưởng thức cơm chó hả? <chuckles> Sao là sao hay là sao vậy?